なるほど、そっか。
で、そんなに今まで鬼滅ってまあなんだろう、普通に好きぐらいのおれだったんですけど、普通になんかめちゃくちゃ好きなキャラとかできたんで、あ、もっかい行って、あの体験をしたいなっての思いますね。
うん。ふん。 あ、そうなんですか？ あ、ちなみにどのキャラが好きなんですか。
あの、富岡義勇ですね。
あ、えっと、結構大人大人っぽい感じの青が基調キャラクターですかね。あ、 うん。うん。ああ、うーん、そうです。うん。なんとなくはわかります。内容はちょっと知らないけど、キャラクターぐらいは。ええ。
あ。 ですです。あの、主人公の兄弟子みたいな人ですね。はい。はあ。 あ、ありがとうございまはあ。 うんうん、なんなん、なんかほんとに漫画も素晴らしいんですけど、映画がなんか映画の作画がその漫画を100倍ぐらい盛ったぐらいの <chuckles> クオリティだったんで、もういちいち動くたびに、おお、すごいなとか。<laughs>
うん。 ああ。 <laughs> そう。 あ、いや、日本のアニメのがあの、作画ってすごいですよね。うーん、ものすごいあの、私ワンピースの YouTube たまに動画で見るんですけど、なんか、あの、ワンピースのあのルフィがあの、ギア5って、なんか変身したあたりのどく作画がものすごかったって、なんか海外のリアクションいえ噂になってて、いや、す実際なんか、あの、音楽と、あ、もうなんかあの、だいわゆるあの、アメリカのあのアニメみたいな、あの、トムとジェリーみたいな、あのビヨーントーンが出たりとか、あのあの感じになってて、なんかあれすごいなと思った記憶がありますね。
あれすごいですね、ほんとに。ふん。 ええ。 はい。 ははい。 うーん。 ああ。 うん、ふんふん。 ああ、ですですね、はい。うん。 あ、うーん、ワンピース映画ってもうすごい作画いいですからね、今は。うーん。人気でしたし、はい。
うん。 あ、へえ、そうなんだ。え。うん、ううん。いや、ワンピースは凄いですよね。ワンピースだけじゃないけいや日本のアニメ作画がすごいなとよく思います。あ、あれですよね、あの、うん、なんかあの、あれですね、そんなにあの、給お給料は高くないみたいな話をちらっと聞くこともあるんですけど、あの、ああいうさアニメーターとか、けしい環境で仕事してるとかって聞くことあるけど、ほんとにすごいなと思いますね。
いや、すごいですね。うんうん。 うーん、なのでうん。 あ、うんうんうん。 ひやあ。まあ、なんでそうですね、ま、鬼滅がすごかったので、まあその他の、ま、鬼滅、ん、週刊少年ジャンプっていうとこでやってだなんすけど、あの、これ見たら、他のジャンプアニメの映画とかも、絶対すごいことなるんじゃないかなっていうことをすごい期待してるんですよ、僕は。うん。はい。
あ。 あ、はいはい。 うん。 ああ、うんうん。 ああなるほど。うん。ああなるほど、え、じゃなんかあと予定がありますか？このみ見に行くとか。
あ、そうですね。チェーンソーマンは来月、あの、は公開になるんで、あと呪術廻戦が、再来月になんかはい、あるみたいなので。
あ。おっか、そっか。 ああ。<chuckles> 結構アニメお詳しいですね。<laughs> え、名前が名前がちょっと出てが。 そう、ああ。す
ああ、そうですね。好きなのではい。特に映画だったら、やっぱ映画館で見たいなっていうのが、すごい気持ちが強いんで、はい。うーん。
あ、なるほどね。そうですよね。あの、私も映画大人になってから結構行くようになったんですけど、あの、結構大人の贅沢だなって感じで、自分は できなかったから、そんな感じで観てます。<chuckles>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
あ。 ですね。<chuckles> ありがとうございました。楽しいおはなました。<chuckles> アニメの話いっぱいいっぱい。いえ、じゃじゃまた、がいします。たよろしくお願いしまはい。